صح، برافو عليكِ، إمم. كان رَد فعله إيه بقى؟
إمم. بُصّي، كان رَد فعله طبعًا فيه شوية كده مقاوحة في ال في ال في الكلام، بس لمّا فتحنا بقى وطلَّعت الأرقام وبص وخلّيته يبُص على نَفْسه ومش عارف إيه، لقى <tsk> لأ، لقى اللي هم فعلًا آآ، ما ما طلّعتلوش أرقام الناس التانية خالص، هو كده، كده أصلًا السيستم موجود وهو يقدر يشوف يعني مش مخبّياه عليه برضه، بس أنا كان هدفي
آه. إمم. أكيد. إمم، إمم. بس أكيد هيشوف الخطوط العريضة مثلًا، لكن أنتِ بتورّي له التفاصيل بقى بتاعته هو يعني.
بالضبط كده، أنا كان هدفي إن هو أنا هطلّع لك شُغلك أنت عشان أنت لازم ت ت تبُص على نَفْسك أنت متقارنش نَفْسك بحد، فأنا ما كنتش عايزة أبقى بط باعمل له المقارنة دي، يعني كنت عايزة أبعد تفكيره تمامًا إن هو يبقى بيقارن نَفْسه بحد، لأ بُص على نَفْسك وبُص على أرقامك وأعرف أنت مقصّر في إيه وإيه اللي محتاج تطوّر ف فيك وفي شُغلك وفي شخصيتك وتعال اتكلِّم معايا، وده اللي أنا قلته له فعلًا.
إمم، إمم. أيوه فاهماكِ. إمم. إمم. حلو جدًا. طَب أنتِ شايفة إن الموضوع ده حسِّن العلاقة ما بينكم أو خلّى الموضوع فعلًا يعني يرجع بقى يثق مثلًا في قراراتِك أو يثق فيكِ تاني والّا الموضوع مِشِي إزاي؟
يعني أنا قُلت له: "أرقامك"